السؤال ده حلو جدًا، وكنت باسأله لنفسي، بس لقيت إجابته بعدين، لقيت إجابته بعدين بعد ما سِبت المكان ده وبعد ما شُفت الرو شُفت شُغلانة و2 الناس اللي زي دي وخصوصًا بعد ما قابلت مدير كويس تاني ومدير وحش تاني، ومدير كويس تاني ومدير وحش تاني، إن الناس زي دي بتخاف منّك. هي هي عايزاك تفضل مكانك، <tsk> هي عايزاك تفضل مكانك. عايزاك تفضل ز تحت بالضبط أيوه، هُم بيخ هُم بيخافوا على نفسهم إن أنت يا تبقى مكانهم يا تسيبهم وتمشي، لو أنت سبتهم ومشيت هُم هُم يعتبر كده إيه بقوا في وش المدفع أو هُم خلاص يا هينزلوا هُم الشغل يا هيك هيتسئلوا فلان ده مشي ليه؟ ففي الحالة دي مش ممكن ما يعرفوش يجاوبوا أساسًا.
آه. إيه بقى؟ آه. تمام. بتخاف منّك فعلًا. صح، بيخافوا على نفسهم كمان منّك. طبعًا، إمم. بالضبط. بالضبط. أكيد، أكيد، ن آآ، يعني نفسيتها
فهُم هُم هو مش عايزك تتطور لأن كان في بعض المديرين بيشوفوني ويقولوا لي "لأ إن إحنا عارفينك إنّك مش هتكَمّل." أقول لهم: "ليه؟" يقولوا "عشان أنت overqualif أنت overqualified علينا، أنت بفترة وهتمشي. هو عارف إن أنا كده كده دي فترة فقُلتل
إمم. يا خبر أبيض. آه، آه، آه، هو عارف إن أنت كده كده ماشي إن أنت بتتعلم حاجة من مكان وتروح مكان تاني. طب
آه، أو أنا مش لاقي غيره دلوقتي.
طب، موضوع التنقل بقى ده من شركة لشركة ده فادك؟
إمم. طبعًا أنا ت حوالي الس ال5، 6 شركات اللي قُلت لِك عليهم وفي الغالب 5 مش 6 امم، كانوا على مدار حوالي 10 سنين. ده مُعدّل كوي آه. آه. بالضبط لأن أنا على مُعدّل كويس أنا لأ السبب بالضبط.
آه. آه، يعني م فترة برضه آه، فترة كبيرة يعني، اتنقلت كل سنتين مثلًا في شركة، بس هل ده ب ب بيكسبك خ خبرات وبتحسّن من وضعك أحسن؟ يعني لمّا تتنقل من شركة لشركة، والّا أحسن ال الشخص يفضل قاعد في في شركة آآ، فترة كبيرة يعني سنين كتير وبعد كده يتنقل ل لشركة تانية؟

آه، عشان آآ يبقى عندك حماس وتكمّل. آه. إمم.
وال و بالضبط، دي ده طبعًا الفترة بتبقى فترة كلّها قلَق وكلّها كده إكتئاب، فأنت الواحد لازم وقتها، لازم يبدأ كده إيه يفصِل ويتنفِّس ويبدأ يكتِب أي حاجة مضايقاه وفي نفْس الوقت يبدأ يكتب أهدافه الفترة اللي جاية ويحدّ ويعني، ويحدّد الوقت كده في حياته إن هو يبدأ يطوّر نفْسه واحدة، واحدة، ده اللي أنا عملته وقتها وبدأت أبدأ في حياتي واحدة، واحدة، لحد ما الحمد لله ربنا كرَمني وبدأت أحُط قايمة كده للمهام بتاعتي اللي أنا محتاج أعملها منها مثلًا أزور ص أزور صاحبي اللي أنا مفتقِده من فترة جدًا، وهنبدأ أنا وهو ن أنا كنت كان في بعض أصدقاء كده، أو حد صديق يعني كنت دايمًا باقول له كده، أنا باحب أقعُد معاك عشان إحنا بنتسامر الأمل، بنتكلّم عن الأمل وبن إن إحنا لأ، إحنا لسه هن هنعمل لسه معانا كذا، لسه معانا كذا، وكل واحد فين بي
بالضبط كده، إمم. حلوة أوي. آه، برافوعليك. آه. إمم. أيوه. هو كان ظروفه زي ظروفك؟
لأ ما هي س وقتها ما كانش ظروف ظروفه هو بطبيعته شغّال من حتى من قبل ما ن والدنيا وكده، بس باحب أقعُد مع باحب أنا وهو كده نقعُد مع بعض ناكل طبَق كُشري، بجد، من الأكلات اللي باحبها جدًا معاه، وإحنا بناكل نت نفتكر الأيام اللي فاتت ونفتكر الطموحات بتاع الفترة اللي جاية، نحكي موقِف بسيط وإحنا قاعدين في الهوا، يعني عايز أقول لِك كان في م
آه. شغّال. إمم. أيوه. <chuckles> اهم. حلو جدًا، بترتاح له وبترتاح إن أنت تتكلّم معاه يعني. آه، ده حاجة جميلة.
أيوه طبعًا، إن أنت يبقى في في حياتك علاقة حلوة زي دي هتساعدك على فكرة إن أنت ت ت تقدَر تتكلّم معاه. عايز أقول لِك قعدة حلوة زي دي بتبقى أ قعدة حلوة زي دي بتبقى كأنها قعدة مع دكتور نفْسي.
الأصد آه طبعًا. الصداقة طبعًا. كويس. إمم.